OK, je vois, ouais, ouais, ouais, et comment ça ça perturbe leur orientation, justement, par rapport à ça? Est-ce que c'est une question de je alors, je sais pas si elles y sont sensibles, mais d'odeurs, de phéromones, de choses comme ça?
C'est parce que d les les pesticides, c'est des produits chimiques, et ces produits chimiques, elles ont elles ont un impact sur elles! C'est-à-dire qu'elles quand elles vont aller butiner, heu heu, des fleurs qui, heu, ou qui qui sont, heu, soit, heu, sur une nappe phréatique qui est, heu heu, sur, heu, des des sols qui sont, heu, modifiés chimiquement, par le biais oui, par le biais des pesticides, ou même, le le fait d'avoir, heu, de recevoir des pesticides. Parce que, heu, souvent, les pesticides, ils sont, heu, ils sont aspergés sur les cultures, et les abeilles, elles peuvent être touchées, donc à ce moment-là, ça a vraiment, heu, un impact, heu, un impact sur elles
Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. Ah oui, ça va jusque-là, heu, beh, oui. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais, je vois. Mmh, mmh. Ouais, je comprends bien, d'accord.
de plus, elles peuvent être malades, elles peuvent avoir des parasites, et ces parasites là qui s'accrochent à à elles peuvent, heu, enfin, elles quand elles retournent à la à la ruche
Mmh. Mmh mh. Elles le ramènent, heu, auprès de leurs congénères, c'est ça? OK!
Exactement, et tout ça, ça affaiblit grandement les colonies, heu, ça augmente la mortalité.
Ouais, je vois. Mmh mh.